อา ๆ ใช่ ๆ คือมัน มันเป็น มีช่วงจังหวะชีวิตใหญ่ ๆ ของผมอะ ที่ผมอินความเป็นปรัชญา อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ เอ่อ เวลาเสพอะไร หรือว่าดูสื่ออะไรเนี่ย ก็พยายามจะ จะคัดกรองว่า เราได้อะไรจากมันบ้าง อะไรประมาณนี้ อา ๆ ใช่ ๆ
อืม ค่ะ อา แล้วสมมุติว่าแบบเหมือนดูแล้วเราวิเคราะห์ หรือคิดกรองออกมา บางทีเราอยากจด หรืออยากแบบถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้เอาไว้ไหม?
ครับ เอ่อ บางทีก็อาจจะเอาไปเล่าให้คนที่เข้าใจในเรื่องราวลักษณะเดียวกันฟัง แต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้จด ไม่ได้จด ก็อาจ อาจจะมีแค่แบบว่า เอ่อ ตกผลึกกับตัวเอง
อ๋อ มีแบบแชร์ โควต แชร์ โควต จากหนัง หรือจากเกม อะไรอย่างเงี้ย ลงแบบ social media อะไรอย่างงี้ มีไหมคะ?
อ๋อ ไม่ ไม่ได้แชร์ เพราะว่า ม มัน ส่วนหนึ่งคือไม่ได้คาดหวังว่า คนหมู่มากจะเข้าใจ ก็เลยเก็บ ไว้ <chuckles> ใช่ ๆ ก็เลยเก็บไว้ไปคุยกับคนที่เข้าใจดีกว่า อะไรประมาณนี้ เพราะว่าบาง
อืม อ เก็บไว้กับตัว ก็คือเป็นการเติมแรงใจให้ตัวเองไปอะเนาะ
อา ใช่ ๆ เพราะบาง บางทีแชร์ไปแล้วคนเขาไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด หรือเข้าใจคนละทาง อะไรอย่างเงี้ย แล้ว ม มันก็ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปอธิบาย หรือว่าจะไปสั่งสอนใคร เอ่อ ใช่ไหม เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเขา ก็อธิบายยังไง แต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากมีส่วนในการจะต้องไปสอนใคร
อืม อืม ก็จริงนะคะ เพราะว่ามันก็ตีความได้ เขาเรียกอะไร ตีความได้หลายทางอะเนาะ ในสิ่งที่แบบทั้งหนัง แล้วก็เกม อะไรอย่างงี้ ถ้าอย่างงี้ นอกจากพวกนี้แล้วมันมีแบบว่า เขาเรียกอะไรอะ อ ดูหนัง เล่นเกม แล้วมันมีแบบกิจกรรมอย่างอื่นไหม อย่างเช่นแบบออกไปวิ่ง หรือออกไปเดินข้างนอก อย่างเงี้ย พอจะมีบ้างไหมคะ?
ใช่ ๆ ๆ ใช่ ใช่ เอ่อ ผมกลับ ช่ำ มันไม่ใช่กิจกรรมที่ ผม ชอบเท่าไร ใช่ <chuckles> คือ คือในชีวิตเนี่ยเคยมีช่วงชูวัง ช่วงวัยที่ออกกำลังกาย ก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นอะนะ แต่ว่าพอ พอโตมาแล้ว ได้เริ่มทำงานแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ผมก็ออกกำลังกายน้อยลง แล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่า เอ่อ ติดบ้านมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง ซึ่งกิจกรรมพวกนั้นก็น้อยลง ใช่ ๆ ๆ ไม่ใช่ทาง แล้วผมก็มองว่า จริง ๆ แล้วการวิ่งไปด้วย แล้วคิดอะไรไปด้วยเนี่ย ผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไร <chuckles> เออ มันดูลำบาก แล้ววิ่งมัน จะไปตกผลึกอะไรกับการวิ่ง <chuckles> ใช่ ๆ เราไม่ได้จอยตรงนั้น ไม่ได้ ไม่ได้ชอบคาร์ดีโอ <chuckles>
<laughs> อืม ไม่ใช่ทางอะเนาะ มันดูลำบาก <chuckles> อา เราไม่ได้จอยตรงนั้นอะเนาะ แต่ว่าแบบถ้าเป็นเกมหรือเป็นหนังเนี่ย คือมันได้จดจ่อกับสิ่งนั้นจริง ๆ อะ อย่างงี้ก็หนังสือด้วยหรือเปล่าคะ?
ครับ อา ๆ ๆ อา ใช่ ๆ รวมถึงนิยายด้วย คือผมมองว่า จริง ๆ แล้วสื่อที่ผมชอบเนี่ยมัน มันพาเราหลุดออกจาก

อ่า ก็ไม่เชิงว่าฟันเฟืองในฐานะ อ่า บุคลากรในบริษัท อ แต่หมายถึงว่า มันเป็นแค่ แค่หน่วยย่อยที่ ที่มีอิทธิพลของสิ่งต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่ดิน ฟ้า อากาศ สถานที่ อารยธรรม สังคม เพื่อนบ้าน อือ ฟ อะไรอย่างเงี้ย ที่มีอิทธิพลกับชีวิตของเรา อา ๆ ใช่ ทุกอย่างมันมีอิทธิพลกับชีวิตของเรา แล้ว
อืม อืม อืม ทุกอย่างมันส่งผลอะเนาะ <chuckles>
ถ้าเราเห็นภาพลักษณะนี้แล้ว แล้วเราจะจัดวางตัวเองอยู่ในจุดไหนของ ของสังคม จะ จะปล่อย ครับ
อืม ถ้าอย่างงี้ หนังที่ดูก็จะเป็นแนว ๆ เดียวกันไหม? เกี่ยวกับแบบว่าชีวิต อะไรประมาณเนี้ยอะค่ะ
เอ่อ ก็อะไรประมาณนั้น ก็จะแบบว่า ผมก็จะชอบดูภาพยนตร์ที่แบบว่ามีความปัญญาแทรกไว้ อะไรบ้างเล็กน้อย อะไรอย่างเงี้ยครับ จะ
ขอ ขอสักเรื่องได้ไหม? <chuckles>
จ เอ่อ ถ้า ถ้าข้ามเป็นภาพยนตร์อะเรื่องเดียวไม่พอเลยจริง ๆ พูด เลย แต่ว่า อ่า ถ้าเอาอย่างสักเรื่องขยายก็อาจจะเป็น เอ่อ เรื่องแบบ เอ่อ Fight Club ก็ได้ครับ Fight Club
<laughs> อืม ปรัชญาข้อที่ หนึ่ง <chuckles> ใช่ไหม? ใช่อันนี้ไหม? <chuckles>
อ่า ที่จะเป็นเกี่ยวกับ <chuckles> ใช่ ๆ ๆ ห้ามพูดถึง Fight Club <chuckles> ผม ผมก็ เออ อา ๆ ใช่ ซึ่ง ซึ่งผมมองว่ามัน มันสะท้อนอะไรหลาย ๆ อย่างว่า สุดท้ายแล้วเราจะ เป็นตัวของตัวเองมากน้อยขนาดไหน คือไม่ได้หมายความว่า เป็นตัวของตัวเองแล้วมันดีที่สุด หรือตามกระแสสังคมแล้วมันดีที่สุด หรือมัน มันอาจจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างไม่มากก็น้อย และตามสังคมไปบ้างไม่มากก็น้อย เพราะว่าไม่งั้น เอ่อ ถ้าทางใดทางหนึ่งสุดโต่งเลยเนี่ย มัน มัน มันอาจจะใช้ชีวิตได้ลำบากขึ้น หรือ ว่า เอ่อ ชีวิตอาจจะเผชิญกับเรื่องราวมากมายที่เราตั้ง ล ตั้งตัวไม่ทัน รับมือไม่ถูก
อืม <chuckles> จำได้คร่าว ๆ อืม อืม อืม อืม ไม่ขาย 2 อย่างนี้คล้าย ๆ กันเลยนะ ทั้ง ๆ ที่แบบออก ออกเหมือนตอนแรก เหมือนแบบเกมของคุณก็ไปทางหนึ่ง หนังก็ไปทางหนึ่ง แต่แบบสิ่งที่คุณได้คล้าย ๆ กัน แบบกลั่นกรองออกมามันดูคล้าย ๆ กัน
ครับ อา